อ๋อ ค่ะ อันนี้ก็เห็นด้วยมาก ๆ เลยนะ ว่าอากาศเนี่ย มันมีผลจริง ๆ นะ ถ้าเราแบบเกิดยุ่งวุ่นวายนะคะ แต่ว่าอากาศเนี่ย ในรอบบ้านนะคะ ในบ้านเนี่ย มันร้อนนี่มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่า โอ๊ย มันไม่สบายนะคะ จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่สบายไปด้วย อย่างเงี้ยเนาะ ทำให้แบบความรู้สึกในช่วงเช้ามันอาจจะแย่ได้ แล้วตรงนี้ไม่แน่ใจว่า ในการที่เราแบบทำกับข้าวเนี่ยค่ะ ในวันหนึ่งมื้อเช้าเนี่ย เราต้องทำหลายอย่างไหมอะค่ะ?
อืม ซึ่งจริง ๆ แล้วทำกับข้าวเนี่ย เราพยายามทำให้ง่ายที่สุด เพราะว่าสามีบอกว่า ทานอะไรก็ได้นะคะ แต่ขอให้มีเนื้อสัตว์ด้วยเหมือนเป็นโปรตีน ถ้าไม่มีเนื้อสัตว์ก็เป็นไข่ต้ม สามีเป็นคนทานง่าย ๆ ค่ะ มื้อเช้าเราก็จะทำเป็นขนมปัง เราจะมีขนมปังติดบ้านไว้เนาะ เสร็จแล้วก็เอาเป็นขนมปังโฮลวีตเอาให้ลูก ที่เด็กกินได้อะค่ะ นะคะ เราก็ อ่า จะมีติดบ้านไว้เสมอ แล้วก็จะมีแฮมนะคะ ชีสเอาไว้ให้สามี แต่ว่าสามีเองบอกว่ากินง่าย ๆ เราก็ตัดแฮมทิ้งเนาะ เหลือแต่ชีสแผ่น แล้วก็เอาอาโวคาโด <laughs>
อือ อือ ค่ะ อืม ค่ะ <laughs> เดี๋ยว ๆ เอาออกยังไง มันง่ายเกินไปหรือเปล่า? สามีบอกกินอะไรง่าย ๆ ทำไมตัดแฮมออกเหรอคะ? <chuckles> แฮมมันยากเหรอ?
<laughs> ให้กินแค่นี้พอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ แฮมมันต้องเอาไปยะ ใช่ แฮมมันต้องเอาไปย่างอีกนะคะ เราก็คิดว่า อะ เอาขนมปังมาเอาชีสวาง แล้วก็มีอาโวคาโด คือลูกอาจจะกินครึ่งลูก ใช่ไหมคะ เหลืออีกครึ่งลูกเราก็ให้คุณพ่อเขากิน อย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้ 1 มื้อค่ะ สำหรับสามี แต่ว่าของเราอะ เราเป็นคนเหนือนะคะ แล้วชอบกินอาหารเหนือ ไม่ชอบกินขนมปังแฮมชีส อะไรเงี้ย ไม่ ไม่ ไม่ใช่แนวเลย เราก็ อ่า ไม่เป็นไร เดี๋ยวตอนบ่าย ๆ เราจะรู้ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมีร้านน้ำเงี้ยวข้าวซอยเนี่ย เขาขายตอนใกล้ ๆ เที่ยง ๆ อะ เราอดใจเอาไว้กินตอนนั้น ระหว่างที่เราอดใจเราก็กินน้ำไปก่อน กระดกน้ำไป เรื่อย ๆ <chuckles>
อ๋อ โอเค อือฮึ อืม ค่ะ <laughs>